Ma, mhmm, sinceramente mi sta bene così, ma perché io sono nata alla fine in quest'epoca qua, quindi io con l'avvento dei social ci sono nata e sicuramente se magari questa domanda la rifacessi a una persona che è nata prima del 2000, ti risponderebbe sicuramente in modo diverso dal mio. Però diciamo che è mhmm, è una realtà che quella dei social, che non si può ovviamente ignorare, quindi sarebbe anche difficile cancellarla completamente, eccetera. E ormai alla fine, mhmm, banalmente, perché sono nate queste piattaforme, mhmm, come Spotify, come TikTok, come Instagram, beh, semplicemente secondo me perché, mhmm, più si va avanti, più la gente, eh, diventa pigra e diciamo che si cercano i modi per, ehm, dicia esatto. Quindi piuttosto di di "ah okay, ti faccio andare a comprare un vinile da qualche parte", no, te lo metto su un'applicazione dove tu ti puoi ascoltare tutte le canzoni con 15 € al mese.
Mh-mh. Mh-mh. <chuckles> Certo. Mh-mh. Certo. Mh. I modi alternativi. Dei modi alternativi. Senti Ehm, ti volevo fare un'ultima domanda, uhm, secondo te tra, mhmm, 20 anni, 15 anni come sarà il ruolo della musica sui social? Cioè saranno magari inventate, non so, nuove piattaforme, saranno fatte nuove azioni magari da parte degli artisti, non so se ci hai mai pensato, dato che comunque questi social sta s a prenderanno sempre più piede. Secondo te, come cambierà il ruolo della musica su queste piattaforme?
Beh, ehm, sicuramente la rimarrà sempre una cosa abbastanza, diciamo, fondamentale, anche perché alla fine i social sono una forma di arte, per alcune persone, altre altre una forma di svago. E questa cosa secondo me è molto correlata con la musica generalmente. Quindi, mhmm, sicuramente la musica sarà sempre presente e magari si aumenterà questa cosa dell'artista di, ehm, diciamo far uscire i suoi nuovi pezzi sui social e sponsorizzarli. Sì, esatto, sui social. Questo probabilmente dopo, aumenterà sempre di più. Magari oggi alcuni artisti non lo fanno. Tra 20 anni magari lo faranno tutti. E poi, secondo me, un'altra cosa è che si andrà sempre più a perdere la, mhmm, la cosa dei magari vinili e dei CD che già adesso sono quasi inutilizzati e forse si smetterà anche con i concerti, chissà.
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Come pubblicità, okay. Certo. Mh-mh. Vero. Mh, vero. Allora guarda, io ti ringrazio perché è stato davvero interessante parlare con te, mi ha fatto molto piacere sapere che ruolo hanno i social nella nella tua, uhm, scoperta musicale e spero di sentirti presto.

<tsk> E poi me la vado a ascoltare tutta in modo completo, perché po mhmm, non so se a te capita mai, ma a me per esempio è capitato a volte che delle canzoni che avevo sentito sui social inizialmente erano s bellissime, veramente molto interessanti e tutto. Vado ad ascoltar la canzone completa. L'unica parte bella era quella che avevo sento io, il resto fa tutto schifo. <chuckles>
Mh-mh. Okay, okay, capita a molti. Molti la la la vedono in questo modo. E invece ti volevo, ehm, ti volevo dire, secondo te, ehm, tra le canzoni comunque che tu ascoltavi alla radio o comunque sia mhmm, <smacks lips> a con il DVD e le canzoni che tu scopri, diciamo, attraverso i social network, noti una differenza proprio nei generi, su come si è andata a trasformare un po' la musica?
<chuckles> Certo, cioè inizialmente le canzoni che ascoltavo io da piccolina, vabbè, tralasciando quelle di quando avevo 6 anni, che ascoltavo le canzoni esatto <chuckles> Però dai, quelli un po' più della mia, mhmm, diciamo pre-adolescenza, possiamo dire così, ascoltavo, mhmm, Benji& Fede, <chuckles> i One Direction oppure <chuckles> la radio, le canzoni che davano, tipo quella "sento il mare dentro la conchiglia", non so, hai presente. E che che davano alla radio, quindi erano tutte canzoni, cioè non diciamo sì, diverse. Esatto.
Dei cartoni animati. <chuckles> <chuckles> Mh-mh-mh. Oka <chuckles> Okay. Okay. <chuckles> Okay. Di quel tempo, insomma, le canzoni che andavano di moda in quel tempo, certo, certo. Quindi hai cambiato diciamo, da quello che mi pare di capire, hai cambiato gusti musicali anche tu, perché, ehm, ad esempio molte persone ad oggi magari sono ancora fan di alcune band musicali che mi hai nominato.
<chuckles>

Allora, tendenzialmente, io ascolto le canzoni più che altro sui social, ma per livello di comodità, anche perché, mhmm mhmm, sì, anche perché un tempo le macchine erano proprio diciamo, mhmm, non dotate, però comunque predisposte per, mhmm, riuscire a contenere un CD. Le macchine nuove, per esempio, il porta CD non ce l'hanno neanche. Io probabilmente il mio a casa che c'avevo non ce l'ho neanche più, non so dove sia finito. Quindi, mhmm, <snorts> <swallows> diciamo che proprio per comodità, per praticità li ascolto solamente sui social. Mhmm, non avrei non avrei neanche voglia, ti dico, in realtà, ad andare al supermercato, comprarmi il CD e poi andare a cercare il mhmm, <tsk> il porta dischi, insomma.
Certo ormai i social. Mh-mh. Certo, vero. <chuckles> Certo. Certo, certo. Certo. E invece ti volevo chiedere, grazie ai social, magari, hai, ehm, conosciuto magari dei cantanti che erano praticamente sconosciuti? Poi grazie magari, che ne so, a queste piattaforme, ai vari balletti che vengono fatti su questi social, ha hai conosciuto e ti sei poi appassionata a questo cantante?
S Sì, sì, madon è successo molte volte in realtà con quasi tutti i miei cantanti. Ma perché io, mhmm, non lo so, non ho un genere di canzone preferita o un cantante preferito. Io, generalmente, mhmm, ascolto quello che, <tsk> secondo le mie orecchie e secondo il mio umore, in quel giorno è più adatto secondo me. Quindi se una canzone sì, quindi se una canzone che magari ascolto sui social, mi mi suona bene, ha delle parole che a me piacciono e mi risulta musicale, insomma, la vado a cercare e la aggiungo alla mia playlist, insomma, indipendentemente da che genere sia.
<chuckles> Okay. Mh-mh. Mh-mh. Certo. <chuckles> È anche giusto. Mh-mh.